हेलो, नमस्ते।
जी। जी, हेलो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
और मुझे क्या लगता है ना कि जैसे अभी कुछ दिन पहले, मुझे अ, ब बड़ा अजीब-अजीब सा जो है कुछ-कुछ महसूस होने लगा था। क्योंकि मेरे जो अ, कह सकते हैं भूतकाल में, कुछ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएँ थी जिसको सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और वो काफ़ी दु:खद भी थी। तो मुझे अ, लगने लगा था ना कि अब कुछ नहीं है जीवन में, अब कुछ बचा नहीं है। मतलब जो है बस ऐसे ही है, चल रहा है, पर कहीं न कहीं जो है ना कि आपके जीवन में मुझे लगता है कुछ ऐसे लोगों का होना जो आपको खुश रखें और जो आपकी बातें सुने या फिर आपके जीवन में ऐसा कुछ होना कि जो आपको करना अच्छा लगता हो। तो मुझे लगता है यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखने में मदद करती हैं। आपका क्या कहना है सर?
हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। उ, जी, जी बिल्कुल। हुँ। जी, जी, अ, मुझे लगता है कि अ, दुःख तो अ, हर इंसान के जीवन में आता है, तो उस वक़्त खुश रहने का अ, मुझे लगता है कि कोशिश ज़रूर हमें करनी चाहिए अ, क्योंकि अ, कई सारे रास्ते हो सकते हैं जो आपको अ, मतलब दुःखी कर सकते हैं या फिर कई सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जो आपको जीवन में दुःख ला सकते हैं। तो मुझे लगता है दुःख के वक़्त में सबसे पहले अ, जो लोग कहते हैं कि हमें धीरज रखना चाहिए। क्योंकि कभी-भी ऐसे दुःख का समय आता है तो उस वक़्त हमें अ, अपने आप को शांत रखना चाहिए क्योंकि आपने सुना होगा कि अ, दुःख के बाद कभी न कभी खुशी ज़रूर आती है। तो जीवन में अ, जी, जी, दुःख और सुख तो हमेशा चलते ही रहता है। तो हमें खुश रहने पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। हमें ऐसी खुशी ढूँढनी चाहिए जो दुःख को कम कर सके।
जी, जी, जी। जी, जी। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी। हाँ, आती ज़रूर है। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर और अ, मैं अगर आपको अपना अनुभव बताऊँ ना तो क्या हुआ था, कि जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग आपके जीवन में ज़रूर होने चाहिए, तो अगर मैं बात करूँ ना अपने पार्टनर की, तो जो है जब मेरे जीवन में वो सब कुछ चल रहा था, तो वो मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाके खड़े रहते थे। तो क्या हुआ कि अ, मतलब मेरा जो दुःख था, जो मेरी परेशानियाँ थीं वो धीरे-धीरे कब ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला, हालाँकि आज भी उन चीज़ों का दुःख है, लेकिन जो है ना उतना नहीं कि मैं अपने आप को भूली रहूँ या अपने जो भी काम है, वो सारे भूल के जो है मैं केवल अपना दुःख मनाने में लग जाऊँ, इतना नहीं। उन्होंने मुझे इस चीज़ से लड़ना सिखा दिया और जो है कहीं न कहीं मतलब अब खुश रहना भी सीख गई हूँ मैं कि हाँ, जो है ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीवन में कुछ एक चीज़ नहीं है, तो आपका जीवन एकदम व्यर्थ हो जाता है, है ना? तो यही छोटी-छोटी कुछ चीज़ें होती हैं, जो जो है हमारे दुःख को जो है थोड़ा-सा कम करती है और हमारे जीवन में जो है कुछ पॉज़िटिव थिंकिंग लेके आती हैं, आपका क्या कहना है?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
उम, जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, ल बिल्कुल अ, हमारे आस-पास जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अ, दुःख बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते हैं या फिर दुःख की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में।
उ, जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी।
जी। क्योंकि अ, मुझे लगता है कि अ, जो अ, दुःख का ज़ घरी होता है उस वक़्त में अगर आपके अपने आप के साथ नहीं होंगे तो मुझे लगता है दुःख और कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। मैंने देखा है कि अ, कई लोग दुःख में आपको अ, मतलब पहचान में भी आ जाएँगे कि कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए सही नहीं है।
जी। हाँ। जी, जी। जी। जी, जी बिल्कुल और अ, मैं एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगी कि और अ, कोई छोटे-छोटे ऐसे तरीके हैं जिनको आप जो है अपने दुःख के वक़्त में या जब आपका मूड ठीक नहीं होता तब आप उन तरीकों से अपने आप को ठीक कर लेते हैं?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। अ, ऐसे कई सारे तरीके हैं, जैसे मैं अ, कभी अगर मुझे दुःख होता है तो मैं अपने अ, परिवार वालों परिवार से या फिर अपने माता-पिता से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, अपने दोस्तों से या फिर अपने मेरे अंदर कुछ भी दुःख होता है तो मैं अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से शेयर करने अ, में ज़्यादा पसंद करता हूँ जो समझ सके। मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके दुःख से ज़्यादा खुशी खुश भी होते हैं।
जी। जी, जी। जी। जी। जी। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। तो आप
तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि अ, दूर ही रहना चाहिए। आप उस व्यक्ति को अपना दुःख बताएँ जो अ, उसको समझता हो, तो मुझे लगता है कि आपके दुःख काफ़ी कम हो जाएँगे।
हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ह हाँ, हाँ, वो तो है ही सर, कि मतलब देखा जा सकता है, कि मतलब जब भी हम बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, तो ख़ैर, हमारे दोस्त और परिवार और कुछ हमारे अपने ही होते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। अ, लेकिन मुझे लगता है, कुछ और भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमारे जीवन में, जो हमें करके काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे क्या होता था कि उस वक़्त अ, मेरे पार्टनर ने मुझे ना, एक चीज़ अ, ये बोली कि, "ऐसा है, तुम घूमो। तुमको घूम के बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो, हम लोग घूमना शुरू करते हैं।" अब तो ना, तब से हम लोग छोटी-छोटी जगहों पे, या किसी पहाड़ी वाली जगह पे, समंदर वाली जगह पे घूमने जाने लगे। और मैंने देखा कि ना, सच में, उस चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिला, कि जो है, जो हमारे जीवन में चल रहा था, उसको हम भूल के, और आगे बढ़ने लगे। हमें ऐसा लगने लगा कि सच में, दुनिया में और भी बहुत कुछ है, देखने के लिए, करने के लिए, और मतलब जो सच्चाई होती है, आना-जाना लोगों का, दुःख और सुख लोगों का, ये सब कुछ लगा रहता है। लेकिन अगर कुछ ज़रूरी है, तो वो है आपका खुश रहना। क्योंकि आप अगर खुश नहीं रहेंगे ना, तो आपको देख के जो आस-पास के लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं, जो है, थोड़े-से नेगेटिव हो जाएँगे और उनको भी, जो है, कभी-कभी दुख ही होगा।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल अ, मुझे भी लगता है कि आप अगर कभी भी, किसी के सामने दुख व्यक्त करते हैं, तो अ, मुझे लगता है कि अ, एक समझदार व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अ, आप जब किसी के सामने दुख व्यक्त करते हैं, तो मुझे लगता है, सामने वाला भी दुखी होता है। तो उसको सँभालने के लिए, मुझे लगता है, उसका समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अ, जो तो मैं कभी-कभी, अगर मैं कभी दुखी होता हूँ, तो अ, मैं अ, जैसा कि आपने कहा कि घूमने, और कहीं अ, दूर निकल जाने की बात, तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि कभी मुझे दुख होता है, तो मैं कहीं एकांत जगह पे जाना पसंद करता हूँ, जहाँ नेचर वगैरह अच्छी होते हैं। उस जगह मैं ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, वहाँ मुझे अच्छी शांति मिलती है, और जो मेरे दिमाग में अ, कोई भी चीज़ें होती हैं, वो धीरे-धीरे मतलब अ, कुछ अच्छी चीज़ें देख के, वो सारी उम, अ, मतलब फिर याद नहीं आती हैं, और मैं अ, मतलब थोड़ा मतलब खुश वाले माहौल में अ, चला जाता हूँ।
जी। जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी, जी। जी। जी। अरे, वाह! हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात है सर, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो है अपने दुःख से बाहर निकलने के लिए। और अगर मैं बात करूँ ना तो अ, जैसे मुझे अगर किसी और तरीके के दुःख हैं या फिर मेरे मन को कोई बात परेशान कर रही है या मैं किसी तनाव में हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा कि जो है आपको किसी के साथ बात करके अ, जैसे अपने दोस्त, पार्टनर या फिर परिवार वाले या अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, वो ना तो उनके साथ बात करके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और लगता है कि जो हमारा दिल हल्का हो गया है काफ़ी। और एक चीज़ मैं और आप स अ, और आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने कभी देखा है कि आप अपने परिवार या किसी और के साथ अपने मन की बात को रखते हैं, तो उससे कुछ असर पड़ता है आपके तनाव में या दिमाग पे?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल अ, जब भी मैं अ, कोई भी बात अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों या फिर अपने पार्टनर से कहता हूँ, तो अ, मुझे लगता है कि वो उस उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और मुझे काफ़ी अ, गाइडेंस भी करते हैं। कि ऐसा जीवन में होता है अ, कुछ भी ऐसा अगर आपके जीवन में घट रहा हो, तो अ, मुझे लगता है कि अ, हर किसी के ना किसी के जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अ, मतलब मुझे लगता है कि हर लोग मतलब इस चीज़ से गुजरते ही हैं, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि द दुःख तो मुझे लगता है कि अ, किस इंसान को नहीं आता, जो मुझे लगता है आज अ, बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत अ, मतलब बड़े-बड़े लोग हैं उनके जीवन में भी दुःख आता है, उनके जीवन में भी कष्ट आता है। तो मुझे लगता है दुःख एक इंसान के जीवन का एक हिस्सा ही होता है और किसी भी इंसान के जीवन का हिस्सा होता है।
जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ। जी। बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर आप और मैं आपकी बात से सहमति भी रखती हूँ, और अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ ना, तो अ, मेरे साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई बात ऐसी होती है, कि मैं जो है किसी को कह के परेशान नहीं करना चाहती या फिर जो है, अरे, छोड़ो ना क्य मतलब अपने आप में ही थोड़ी-थोड़ी देर में नहीं होता है, कि चलो ठीक है अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई बातें होती हैं ना, तो अ, मैं क्या करती हूँ कि कुछ देर के लिए गाने सुनने शुरू कर देती हूँ। गाना सुनना हो गया अ, या फिर जो है कुछ देर के लिए अपने छत पे जाके टहल लेना या अपने आप को थोड़ी देर के लिए अकेला कर लेना। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें से करने से भी मेरा थोड़ा जो तनाव होता है उस वक़्त, जो दुःख होता है, वो थोड़ी देर बाद अपने आप बेहतर हो जाता है। तो क्या आप भी कुछ ऐसी खास गतिविधि करते हैं, अपने दुःख को ख़त्म करने के लिए?
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी अ, मैं अपने दुःख को ख़त्म करने के लिए जैसे आपने कहा गाने सुनना, तो मैं भी गाने सुनना मुझे काफ़ी पसंद है और अ, मुझे अ, कोई भी अगर खेल खेलना हो या फिर कोई भी गेम खेलना हो, तो मैं गेल गेम खेलने में अपना ध्यान अ, देता हूँ। जिसकी वजह से अगर कोई दुःख भी हो, तो मुझे मेरा धेम ध्यान उससे भटका हुआ रहता है और मैं ज़्यादा अपने किसी और काम में अ, व्य व्यस्त होने के कारण, मैं अपने दुःख पे ध्यान देता ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है दुःख तो बस कुछ वक़्त के लिए ही होता है, फिर वो धीरे-धीरे अ, अपने आप ठीक हो जाता है।
जी। जी। अच्छा। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने सही कहा बिल्कुल और अ, मैं ये पता है आपको ये मैंने कब सीखा? कि जो है जब मैंने देखा कि जब मैं कहीं सफ़र करती हूँ, लंबा सफ़र जब कोई करती हूँ और अकेले जब मैं करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जब वो गाड़ी चल रही होती है ना, और हम खिड़की वाली सीट के पास बैठे होते हैं, तो उस वक़्त मतलब जैसा मौसम या जैसा माहौल होते जाता है और अकेले में जब कुछ नहीं कर रहे होते तो कई तरह की चीज़ें हमारे दिमाग़ में आती रहती हैं। है ना? कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ से जुड़ी हुई कोई कहानी है तो भी हमें जो है परेशान करती है और जैसे मैं अब अगर अपने घर जाती हूँ, तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान करती हैं, तो मैं रास्ता अपना सोचती हूँ कि कुछ न कुछ करके बीत जाए। तो कभी कुछ खाना हो गया, कभी गाने सुनने हो गया, कभी सो जाना हो गया, तो मैं ना अपने आप को खाली नहीं छोड़ती हूँ उस वक़्त। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब भी आपको किसी चीज़ की परेशानी या दुख हो तो आप उस वक़्त को अपने आप को खाली ना छोड़ें या फिर अकेला ना छोड़ें।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी बिल्कुल। उ, जी। जी, जी बिल्कुल। अ, मेरा भी मानना है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख हो या फिर कोई भी ऐसे संकट की घड़ी हो, तो उस वक़्त अपने आप को अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है अकेले में और ज़्यादा आपको दुख घेर सकता है। तो आप उस वक़्त क्या कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या अपने भाई-बहनों से आप बात कर सकते हैं। अम, जी, और नहीं तो आप अगर इन सब चीज़ों से करना आपके संभव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके जो फ़ेवरेट काम हैं, जैसे अ, कई लोगों के हॉबी होते हैं किसी-किसी चीज़ को करना, जैसे मेरा हॉबी अ, मतलब क्रिकेट खेलना है, गिटार बजाना है और गाने गाना है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने जीवन में अ, कुछ कर सकते हैं जिससे अगर दुख के समय में भी अ, आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको थोड़े बहुत उससे हल्का फ़ील होगा और आप काफ़ी मतलब खुद में बेहतर महसूस करेंगे।
जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ। जी। जी, जी, जी। जी हाँ, जी हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा है, सर और क्या होता है ना कि मतलब जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जो है, मतलब अ, मतलब हमारा दिमाग जो है, उसमें भटकना ही भटकना होता है, जैसे पढ़ाई करना हो गया, है ना? अ, किसी काम को, जो है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब जब हम कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो है, हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें चलने लगती हैं। मतलब दिखावे के लिए भले ही हम कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके पीठ पीछे ना, हमारे मन में कई तरह की बातें चल रही होती हैं। तभी तो हम उस वक़्त कुछ नहीं बोलते हैं, और लेकिन उससे जुड़ी कुछ बातें, उससे जुड़ी हुई, मतलब कहीं न कहीं, चीज़ें एक दूसरे के साथ जो भी कनेक्शन रखती हैं, वो हमारे दिमाग में आती चली जाती हैं। तो मुझे लगता है ना कि तरह-तरह की बातों का हमारे दिमाग में आना भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। आपका क्या कहना है?
जी। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी अ, मेरा भी यही मानना है कि अ, दुख आने का कारण हम खुद ही होते हैं। अगर हम दुख के करीब ज़्यादा नहीं, हों उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, और दुख को दुख ही रहने दें, उसको अ, मुझे लगता है कि उसको दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। अ, दुख कभी-कभी क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, अपने दुख को अंदर ही दबा के रखते हैं। तो मुझे लगता है, इससे दुख और ज़्यादा कहीं बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इ अगर आप दुख को ए अगर आप बयाँ कर दें, या फिर एक्सप्रेस कर दें, किसी के सामने, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। आपने मूवीज़ और फ़िल्मों में भी देखा होगा कि लोग अपना दुख जो है, वो बयाँ करने के लिए कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी आते हैं, या फिर ऐसे कंसल्टेंट जो होते हैं, जो अ, आपके दुख को सुनते हैं। आपको अ, मतलब आपने जैसे चर्च वगैरह में देखा होगा कि वहाँ एक फ़ादर होते हैं, एक अ, उस वो अ, सारे मतलब उनके जीवन के बारे में सुनते हैं। उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया होता है, वो उनको जाके बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे लोग होते हैं, तो आप अपने अंदर की चीज़ें जो होती हैं, अपने अंदर की बातें होती हैं, जो आप किसी से कह देते हैं, तो मुझे लगता है, वो काफ़ी आप हल्का फ़ील करते हैं। नहीं, तो वो चीज़ें ना, अंदर ए अंदर ही अंदर आपको बहुत अ, घातक फ़ील होगा और आप धीरे-धीरे और भी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी।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 हाँ। जी। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल आपने ये तो सही कहा है कि जो है कोई व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए या फिर जो है, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं या फिर जो भी हमें अच्छी सलाह देते हैं, कुछ हमारे घर के बुज़ुर्ग ही होते हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस से जो है आपको बताते हैं कि बेटा ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ें तो हैं ज़रूरी, लेकिन साथ ही साथ जो है ऐसे वक़्त में अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि अपने आप को व्यस्त रखना है, है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार तनाव के चलते या कुछ दुखों के चलते लोग ग़लत कदम उठा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वक़्त जो है इन सब चीज़ों की जगह अगर हम अपना ध्यान रखें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो है अ, हमारे आस-पास की जो भी चीज़ें हैं हम उनमें अपना ध्यान भटका के रखें, और जो है कहीं-कहीं घूम के आएँ, अपने परिवार के साथ बैठें और जो भी हो अपना तबीयत अ, एकदम ठीक रखें, अपने आप पे ध्यान दें। लेकिन ऐसा ना करें कि अपने आप को छोड़ दिया, जैसे है ठीक है, दुःख में पड़े हुए हैं रजाई ओढ़ के, है ना? ग सैड-सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है?
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अ, दुःख के वक़्त अगर हम अ, ज़्यादा दुःख वाली चीज़ें देखेंगे, जैसे रील्स देखना हो गया अ, दुखी व वाले गाने हो गए, सैड सॉन्ग हो गए, तो उस वक़्त हमें बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे जीवन में होती हैं, तो उस से हमें बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए और बाक़ी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा, लगा बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। जी हाँ, जी हाँ। जी। जी। बिल्कुल।